Мгм.
А, вот, э, ну потому что семья большая, и как бы там какие-нибудь авиабилеты это, конечно, выходит в принципе проще купить самолёт целиком иногда. Вот, ну в вот и поэтому. Плюс это удобно. Ну потому что мне, например, очень, э, мне не нравится, когда ты куда-то прилетаешь там с чемоданами. И вот ты очень, получается, зависим, да, там от людей, которые тебя там забирают, отвозят, такси. Ну короче говоря, это целая какая-то такая история
<laughs> Так. Мгм.
Про ни
А сколько надо было ехать?
Про несвободу. Вот поэтому автомобиль. И в этот раз мы поехали. У нас было, значит, такой трип, а, по 3, а, областям, а, близлежащим. Это была Тверская, Псковская и Новгородская области.
Мгм.
И, э, мы ну как бы заранее, да, там по карте примерно посмотрели маршрут, э, поехали. Ну это было там, получается, сколько мы ехали, наверно, 4, нет, 5 дней, ну с естественно, с остановками, да, там с ночевками.
О боже мой, а вы с ночевками или нет ехали? Да?
Конечно, да, да. Ну то есть это предполагалось, да, как такое полноценное путешествие. Мы там, м, часть ехали, потом пути, потом куда-то приезжали там. Ну разные, да, там были остановки. М, вот. И ну ночевали, соответственно, в разных там В Новгороде ночевали, вот, э, в Пскове ночевали, там ещё в Изборске. Ну то есть такие, да, были в Пушкинских горах. Такие в общем были.
Мгм. Так, ну ты хоть до всех пунктов доехала или нет? <laughs>
Да, но, собственно, где-то как раз между 2 пунктами, значит, вот, собственно, и случилась следующая ситуация. Тут ещё важно упомянуть такой момент, что раньше, ну не раньше, щас, собственно, и щас, наверно, можно было, э, был у нас тогда, по-моему, "Яндекс Навигатор", если я не ошибаюсь, и у них была такая опция, ты мог выбрать голос, который тебе озвучивал, э, ну собственно, навигацию. И, а в нашем случае, э, мы как раз перед этой поездкой, ну так по приколу, в общем, поставили голос Ренаты Литвиновой.
Ага.

<chuckles>
А, и, в общем, с нами навигатор, ну вот общался вот этими её как бы характерными интонациями потом.
А, даже до такого техника дошла, да?
Да, да, было такое, да. И мы реально, ну, наслаждались, потому что у неё, а, ну, у неё очень прикольные интонации, и как бы там ещё фразы подобрали такие соответствующие, очень ей как бы по стилю. И это было, ну, действительно очень классно, а, в процессе. Вот, и, собственно говоря, вот мы, значит, едем, едем, едем, и, м, а, в какой-то момент часть нашего пути пролегает по лесу и мы, значит, едем
Мгм. <chuckles> Так только не говори мне, что ты в лесу потерялась еще.
<laughs> Ну, в общем, <chuckles> ну видишь, а, как бы <chuckles> мы реально едем, значит, доезжаем до какой-то, ну, до такой конкретной развилки
Хл, о боже. <laughs>
и дальше, значит, э, нам Рената Литвинова говорит, а, я не помню дословно, как это было, но это что-то типа, в конце.
<laughs> А звучит как прекрасно, а как будто подружка с подъезда соседнего. <laughs> Ну что вам там Ренатушка сообщила? <laughs>
<chuckles> Н-да, <chuckles> да, да, да, да и она говорит, а Она говорит, что как бы, э, я потеряла, мы, значит, мы с вами сбились с маршрута, <laughs> мы я не знаю, куда ехать дальше. <laughs> И мы понимаем в этот момент, что у нас, а ну, как бы э, н
<laughs> <chuckles> Что надо было выбрать другого сопровождающего да в поездку? <laughs>
А, нет, э, скорее, что надо было просто не быть такими, а, знаешь, самонадеянными, избалованными горожанами, а, большого города, в котором, в принципе, всегда и везде есть интернет.
Мгм.
А надо было как бы немножечко вообще заранее подумать, что вообще-то о том, что есть большие территории на нашей необъятной родине, <laughs> где интернет в принципе
Вернуться там, типа, к бумажным картам, да?
а, да, да, где просто нет сети. Ну, то есть её в принципе нету как бы и всё. И мы, значит, такие стоим на этой развилке. Реально, вот знаешь, как просто такие абсолютные, м, как это сказать, ну, просто как дети, понимаешь, которые вообще, ну, ничего ни о чём не подумали.
Мгм. Слушай, а страшно было? Какие ощущения были?
Ты знаешь, ну, снача нет, вообще сначала мы, конечно, начали смеяться, потому что, ну, это было смешно в сочетании, да, то есть вот соб а, осознание собственно вот этого идиотизма и какого-то, ну вот реально такой с какой-то.
Мгм. Так это такое, немножко нелепая ситуация, да?
Да, вообще ты как бы в принципе ну не мог, ты смеёшься над собой, что ты такой. Ну как вообще, как я мог об этом не подумать, что где-то вообще-то действительно может не быть интернета? Это 1. В сочетании, значит, с голосом рь Ли Литвиновой, которая там, значит, продолжает нам сообщать, что, ребята, мы с вами тут, э, где-то, нь не знаю, где.
<laughs> <laughs>
Это 2. И как бы 3, да, ну то есть сначала мы смеялись, а вот, потом, а, ну такие, значит, ладно, чё делать-то, собственно, надо куда-то ехать, а куда направо или налево? Это вопрос.
Мгм.